Ну, пф, а как это ск а, то есть мне, конечно, казалось, что прошли там часы или годы, но су судя, если рационально мыслить, что вот я сходил, сколько человек тратит на то, чтобы там сделать что, то, что он делает минут 5, наверно, да? Там сколько человек тратит в ужасе, понимая, что вот стена, наверное, ещё минуты 2, ну и дальше там ещё 2. Да-да-да. То есть в целом прошло
Ага. Мгм. <laughs> Осознание. <laughs> То есть я предполагаю, что друг твой и не заметил, что тебя не было столько времени.
Да да, примерно так и было. То есть он он он он тока начал немножко там переживать, что чё-то вроде бы как бы время идёт, но вообще не почувствовал. То есть он, точнее как, он даже ещё не задумался, что надо проверить, а где ж тут туалет. Вот здесь и прошло очень мало времени. А 2 момент, почему я не сказала help? Ну, ещё раз, я была уже в таком состоянии эмоциональной неадекватности, что то, что мне хватило ума, в т принципе, начать выбираться- это уже хорошо. И то, что мне, м, хватило там ума перелезть, ну, эт это, как это, я вошла вот в эту какую-то практичную, то есть у меня, как это, здесь кто-то есть, значит, нужна следующая кабинка, где никого нет, а ещё же ж, как, здесь кто-то есть, и она закрыта. <laughs>
Обалдеть. Мгм. Так. Мгм. На русском. Ага, так. Мгм. Понятно. Ага, но всё-таки ты вышла из этого, а, туалета, из этого помещения. Что было дальше?
Я очень смешно из него выходила, потому что, конечно же, когда я начала пере перелезать, эта женщина начала по-арабски что-то громко говорить. Конечно же, люди, которые там ещё находились, женщины в туалете, они её услышали, начали с ней по-арабски тоже громко переговариваться. Конечно же, я ничего из этого не поняла. Я просто спокойно упала, открыла дверь, то есть, знаешь, отряхнулась и спокойно вышла под г громкий ор, а, женщин на арабском из туалета.
<chuckles> Да. <chuckles> Ой-ой-ой, это было, наверно, я не знаю, это было незабываемо. Если ты помнишь это спустя столько лет, представь, как они это помнят. <chuckles>
Ну, наверно, да-да. Тем более я выгляжу очень инородно. То есть у меня б э, белые, в светлые очень волосы, да. Там одежда совершенно не соответствует им, а это, опять же, граница была, и там, ну, это ни ни ни с не Дамаск, где есть там женщины, которые ходили непокрытыми, а здесь были все женщины в платках, вот в этих длинных одеждах, вот. Но смешно было, то есть я оттуда вышла, я накинулась на своего друга, думаю: "Господи, я щас я стока всего пережила". А он такой типа: "А, ну ладно, пойдем искать автобус". Я говорю: "В смысле пойдем искать автобус? У меня тут прошли часы, пока я пыталась вырваться из туалета". Вот, он на меня так по
Мгм. Так, ага. <laughs> Слушай, это я не знаю, это, наверное, таких случаев, я не знаю, сколько их вообще бывает, но вот этот случай, конечно, просто он настолько нестандартный, что, м, у меня вообще нет слов, просто нет.
посмотрел.